Ừm, bạn ơi, bạn biết hông, dạo ừm, mình á là mình sắp có một cái buổi phỏng vấn rồi nè. Nhưng mà á, mỗi lần mà tới cái buổi phỏng vấn là mình cứ cảm giác là mình, à, lo lắng, mình hồi hộp luôn á bạn. Là thí dụ như cái ngày đó đi, là buổi sáng phỏng vấn là coi như đêm đó là mình mất ngủ nguyên đêm, mình không thể ngủ luôn đó. Mặc dù mình cũng cũng cố gắng là lên giường, à, ngủ sớm để mà chuẩn bị cho mình cái tinh thần tốt nhất nè, ngủ đủ để mà phỏng vấn tốt, nhưng mà không bao giờ mà cái đêm đó mình ngủ được luôn nha bạn, cứ nằm trằn trọc nè, rồi lăn qua lăn lại, rồi nghĩ đến á, à, cái lúc đó là mình sẽ nói gì rồi sao, sao. Thì trong đầu mình á, y như là cứ chạy chữ như vậy á, rồi nó kh khiến mình là lo lắng là mình sẽ làm không tốt trong cái buổi phỏng vấn đó đó bạn. Rồi nhiều khi á là mình cảm giác là rất là hồi hộp luôn đó bạn. Ừm, thì á, ờ, có những cái lần mà mình hồi hộp rồi mình mất ngủ đến nỗi á mà mình sợ nói sai, xong mình nói hổng được, mình nói lắp ba lắp bắp nè, rồi không có đủ tự tin luôn á bạn. Thiệt ra mình cũng, ờ, cái lúc đó á, ờ, là mình sợ người ta đánh giá không phù hợp mình. Thì cái việc mà mình biểu hiện như thế nào trong cái buổi phỏng vấn, một phần nào nó cũng, ờ, cho mình biết l trước là kết quả như thế nào rồi bạn. Cho nên là bây giờ mình rất muốn cải thiện cái tình trạng này để mà mình tự tin hơn chứ cái buổi phỏng vấn sắp tới nè. Chứ mình hổng muốn là cái việc này nó lặp lại hoài đâu chứ mình cũng, ơ, thất nghiệp kha khá lâu rồi nè.
À, mình hiểu. Thế á? À, mình hiểu. Ờ, thế á? Khi mà bạn chia sẻ qua thì mình cũng rất là đồng cảm với bạn hiện tại bây giờ. Chắc là á, ờ, cũng một thời gian rồi bạn rất là lo lắng, ờ, trước khi buổi phỏng vấn và á nó lo lắng đến nỗi mà cái giấc ngủ của bạn nó cũng ảnh hưởng theo cơ, đúng không? Đấy. Ừm, ừm, ừm. Thì á, mình khá thắc mắc thì không biết là á, ờ, cái sự việc này nó diễn ra được lâu chưa và á, ờ, vào cái thời gian đầu khi mà bạn, ờ, ừm, mới phỏng vấn lần đầu tiên hay là những lần sau bạn cũng đều lo lắng vậy?
Ừm, đúng rồi. Ừm, chính xác luôn á bạn. Ừm, cái việc này diễn ra khá là lâu rồi, nói chung là hơn, ờ, 6 tháng rồi đó bạn. Thì á cái khoảng thời gian đầu á, mình mới vừa vừa ra trường thì mình cũng đi rải, ờ, ờ, đơn xin việc chỗ này chỗ kia nè, rồi á may là mình đậu được một chỗ để mà mình phỏng vấn á bạn. Thì á cái buổi phỏng vấn mà đầu tiên trong đời mình luôn mà bạn, cho nên á là mình không thể nào tài nào mà ngủ được. Mình cứ, ơ, lo lắng nè, rồi, ờ, là nói chung là mình cũng cố ngủ sớm nhưng mà cái buổi đó là mình không ngủ được. Rồi sáng hôm sau á nha, cái buổi phỏng vấn đó rất khá là tệ luôn á bạn. Ờ, tại vì mình á là một cái người là mình khá là nhút nhát, rồi giao tiếp không giỏi nữa, rồi, à, nhà tuyển dụng hỏi gì á là mình mắt mình á cứng đờ luôn, mặt mình đơ ra luôn, rồi mình không có nói được bạn. Lúc đó cái miệng mình nó y như là có ai giữ chặt lại mình không có thể nào mà nói tròn vành rõ chữ nè. Rồi, ờ, nói chung là mắt mình nó y như là sắp khóc tới nơi rồi đó bạn. Cho nên á là y như là có một cái tâm lý, ừ, cái việc cái sự việc đó y như là một cái tâm lý khiến mình là, ờ, mỗi lần mà có cuộc phỏng vấn sắp tới là mình lại nhớ lại cái hình ảnh cũ của mình nữa đó bạn. Rồi nó khiến mình là "Trời ơi, sao mà mình vượt qua bây giờ?" Rồi, à, thiệt ra là bây giờ mình chưa có lần nào mà mình làm tốt thì làm sao mình lấp lại cái hình ảnh cũ để mà mình cố gắng mà mình cố lên, rồi mình tự tin lên khi nói trước người khác đây?
<laughs> Mình hiểu. Trời ơi. <chuckles> À. Mình hiểu, ừ. Thì thực ra ấy, là cái vấn đề này ấy, cái sự kiện này nó xảy ra ở cái giai đoạn mà, à, bạn vừa mới ra trường thôi. Ờ, thì thực ra bạn cũng không không phải lo lắng nhiều đâu, vì á ở ngoài kia ai cũng như bạn hết. Tại vì mới ra trường mà ai mà lại có nhiều kinh nghiệm cũng như là sợ người nhà tuyển dụng, ờ, người ta yêu cầu quá khắt khe, cũng có rất là nhiều nỗi nỗi lo giống như bạn vậy á. Nên là, ờ, tại vì à, cho nên là bạn cũng không cần phải, à, lo lắng quá nhiều cũng như là cái tâm lý của bạn khi mà lần đầu như thế thì mình cũng thế, nó cũng rất là bình thường thôi, nha. Ừ.
Ừm. Ừm. Ừ, mình hiểu nè.
Đó, thế thì, ưm, như lúc nãy bạn có nói, là cái triệu chứng của bạn gặp phải ấy thì là mất ngủ, đúng không? Thế thì khi mà bạn nhớ lại những cái sự kiện đó, thì bạn cũng rất là là là là lo lắng, nhưng mà, ờ, lúc đấy khi mà, ừm, xảy ra, a lúc đấy, thì bạn có đi tâm sự cùng ai không? Và bạn có cảm thấy thoải mái sau khi được tâm sự với người thân quen không nhỉ?
Ừm. Thì mình có tâm sự với mẹ mình á bạn, tại vì, ờ, mẹ mình cũng biết á, là mình là một cái đứa khá là nhút nhát, cho nên là cũng lo lắng là cái buổi phỏng vấn đó mình sẽ không có làm tốt á bạn, nhưng mà thiệt ra là như vậy thiệt. Rồi về nhà mình cũng, a, tâm sự với mẹ mình là "Ờ, con rất là buồn, khi mà con hổng có đủ tự tin nói ra những gì mà con suy nghĩ trong đầu. Ừm, cho nên là khiến á là con khó mà xin việc." Thì cái công việc này á là cái công việc đầu tiên, mà cũng như là có cái điều kiện mà để, a, ừm, gặp mặt nhà tuyển dụng nè, lần đầu tiên trong đời khi mà ra trường luôn á bạn. Cho nên là mình cũng muốn là cố gắng làm sao mà nói ra cái thiết kiến thức chuyên môn của mình để là làm người khác ấn tượng rồi chọn mình á bạn, nhưng mà mình không thể làm được. Rồi xong rồi mẹ mình cũng, a, hiểu, nhưng mà cũng có trách nhẹ mình là "Ờ, tại sao mà không có tự tin nói, thì nói thôi chứ có a có gì đâu mà sợ." Mà mình tự nhiên là mình cảm giác như là cái việc đó của một người người hướng nội á bạn nào giờ chưa có gặp, ừm, cái cuộc phỏng vấn nào hết, cho nên là khá là khó. Cho nên là bây giờ á nó cứ quanh quẩn trong đầu mình nè bạn, rồi nó khiến mình là mất ngủ nè, rồi cứ, a, suy nghĩ về những cái buổi phỏng vấn sắp tới, liệu mình có lặp lại cái hình ảnh như cũ không?
À! Thì <chuckles> À! Ừ. Ừm. Ừm. Ừm, chắc là á, ờ, bạn cũng là một người hướng nội, nên là cái việc này nó cũng khá là khó khăn đối với bạn. Mặc dù á, ờ, à, nhưng mà, ừm, trước những à, cái buổi phỏng vấn ngày hôm đấy ấy, thì bạn có chuẩn bị những cái câu hỏi cũng như là chuẩn bị, à, tâm lý trước chưa? Ý là suy nghĩ vấn đề mà mình, những cái câu hỏi mà, ừm, người nhà tuyển dụng này, người ta hỏi bạn này, cũng như là chuẩn bị thật nhiều những cái giấy tờ chẳng hạn?
Ừm. Ừm. Ừm, thì mình đương nhiên là có chứ. Ờ, những cái câu hỏi mà mình hay chuẩn bị như là giới thiệu về bản thân nè, rồi những cái câu hỏi mà chuyên môn đơn giản đó, nhưng mà trong trường hợp á mà nhà tuyển dụng hỏi một cái câu hỏi nào đó mà không có nằm trong cái kiến thức của mình, không có nằm xong trong cái sự chuẩn bị của mình, thì mình sẽ bị khớp á bạn, mình không nói được nha. Mà mình cũng hổng có tự tin mà đưa ra, ờ, những cái lý do lòng vòng chẳng hạn á. Thì mình cảm giác như là gặp cái tình huống mà mình không biết nói gì là mình sẽ im lặng luôn, thì mình biết cái việc này nó đâu đâu có tốt đâu, thì chắc chắn là cái cuộc phỏng vấn đó là mình sẽ không được nhận đó bạn, cho nên là mình cũng, a, muốn biết cái cách làm sao để mà cải thiện được, ờ, cái sự giao tiếp trong, a, những cái cuộc phỏng vấn để mà mình, ờ, tự tin hơn, chứ mình hổng có muốn á là cái tình trạng lo lắng này nó cứ kéo dài mãi luôn á. Tại vì mình cũng muốn là phát triển bản thân mình nè, để mà tìm được một cái công việc nào mà nó phù hợp với mình, tại vì mình cũng hông có giỏi là gây ấn tượng với người khác trong cuộc phỏng vấn đấy bạn.
À. Ồ! Mình hiểu. Ừm. Rồi, mình hiểu mà, cái tình trạng mà bạn đang gặp phải thì nói chung là nó cũng khá là phổ biến. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đưa ra cho bạn một vài cách cũng như là, à, bạn xem xem là thời gian tới bạn có thể áp dụng trong, à, trước khi, a, bạn đi phỏng vấn những cái bữa sau nha. Đó.
Ừm. Ừm, bạn cho mình xin lời khuyên đi nè.
Ừm, thì là như này, tại vì, à, thứ nhất là về cái tâm lý của bạn đi, bạn cứ nghĩ tích cực lên là cái vấn đề đó, cái sự kiện đó nó xảy ra và vào cái khoảng thời gian mà bạn chưa có nhiều quá nhiều kinh nghiệm cũng như là vừa mới ra trường, cho nên là bạn, ư, vấp va vấp vưởng, nói chung là á vấp lên vấp xuống thì nó cũng là một điều đương nhiên thôi, ai cũng như thế. Cho nên là bạn cứ cứ cứ suy nghĩ tích cực về cái vấn đề đấy lên, ha! Với một phần là như thế này, ờ, trước khi mà bạn đi, a, phỏng vấn ấy thì bạn, à, rất là lo lắng, đúng không? Thì, à, trước khi vào phòng ha, bạn thử, ờ, vận động một chút này, bằng cái cách là á, ờ, suy nghĩ khác đi hoặc là, ờ, hát. Đấy, bạn hát trước khi vào ấy. Ờ, hát nhẩm, khi mà bạn, ờ, tập trung cái suy nghĩ của bạn qua một cái việc gì đó, thì dường như là cái mà bạn lo lắng ấy, nó không có đâu. Đấy, tự nhiên nó bỏ qua luôn ấy, và bạn bắt đầu là bạn, ờ, để ý một cái gì đó khác thì cái tâm lý trước khi vào phòng của bạn nó sẽ được được giảm đấy. Bạn thử xem nha.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ồ, hay! Ừm. Ừm. Trời ơi, nghe bạn nói mà mình chắc là mình cũng sẽ áp dụng cho cái buổi phỏng vấn sắp tới của mình quá. Tại vì, à, mình á là mình, ờ, rất là thích âm nhạc luôn á bạn, thì âm nhạc là chảy trong người mình luôn mà, <laughs> là chắc á là cái lúc mà lo lắng như thế này nè, chắc là mình cũng sẽ, ờ, tìm một cái bài hát nào, bài hát tủ của mình rồi mình hát lẩm nhẩm trong đầu, đúng hông? Cho mình cảm giác là thoải mái hơn để mà mình, à, à, dễ dàng và mình nói ra những cái suy nghĩ của mình rồi chia sẻ cho người khác hiểu, đúng rồi bạn.
<laughs> Thế à? Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi! Và như thế này này, à, bạn đê cũng nên không ơ, nói chung là bạn cũng chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà có vẻ như là bạn, à, à, thiếu sót cái phần là, à, tìm hiểu tâm lý của những người tuyển dụng, đúng không? Ừ, và cái tâm lý của họ ấy, là họ, à, xem xem là bạn, ừm, khi mà bạn ờ, khi mà họ nhận bạn vào thì bạn có thể làm được gì cho họ, chứ không phải là bạn, ừ, đến đấy để mà phô trương những cái những cái, ờm, ơ, bài học của bạn đã trải nghiệm qua. Khi mà người ta hỏi thì bạn mới trả lời những cái đó, còn không nhớ, về những cái, ờ, kinh nghiệm cũng như là kỹ năng của bạn ấy, hoặc là, ờ, trên giấy tờ bạn học giỏi như thế nào là đều có giấy tờ trên, ờ, CV bạn đều có hết, đúng không? Đó, ờ, bạn chỉ cần nói ra cái mục tiêu cũng như là, ờ, cái, ờm, hướng đi sắp tới là bạn cũng mong muốn là, à, có thể cống hiến cho công ty này và cố gắng nhiệt tình nhất có thể ở trong công ty, thì đó là một cái cách mà gây ấn tượng cho những nhà tuyển dụng đấy.
Ừm. À, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, vậy là mình cũng phải, a, làm sao cho nhà tuyển dụng thấy được cái quyết tâm của mình nè, rồi cái năng lượng của mình nè, mình muốn làm ở cái vị trí đó, và mình sẽ cố gắng như thế nào mà l hoàn thành tốt cái công việc của mình, đúng hông bạn? Chứ nhiều lúc á, lại mình mới ra trường mà, chắc là, à, cái sự kỳ vọng về, à, cái mặt mà kiến thức chuyên môn á, là chắc nhà tuyển dụng cũng, a, không có quá cần mình hoàn hảo đâu, mà quan trọng là thái độ, đúng hông nè?
Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, mà á, ờ, những cái kiến thức về chuyên môn ấy, thì phải sau này khi mà bạn bước vào công việc, bạn áp dụng thực tế thì lúc đấy người ta mới biết rõ cái kỹ năng, cũng như là cái khả năng của bạn đến đâu được, đúng không? Đôi khi là á, ừ, trên giấy tờ có người giỏi hơn bạn, nhưng mà người ta thấy được cái tiềm năng ở trong bạn, thì người ta vẫn nhận bạn, hơn là nhận cái người mà mà giỏi trên giấy tờ đấy.
Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, hợp lý luôn đó. Trời ơi, nghe bạn nói và mình cũng, a, sẽ cố gắng làm sao để mà mình cởi mở hơn nè, mình năng lượng hơn, khi mà, ừm, có một cái buổi phỏng vấn ha. Chứ, a, tại vì một cái lần trước là mình thất bại, mình cũng cảm giác như là tại vì mình hổng có mở lòng, rồi làm sao mà người khác hiểu được mình nè.
Đó. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đó, đó, đó. Ừm, với một phần là như thế này, bạn cũng nên quan tâm về cái vấn đ ờ, vấn đề sức khỏe của bạn nữa, và trước khi, ơ, ờ, trước khi đến phỏng vấn cũng nên ăn sáng này. Đó, khi mà ăn sáng thì cơ thể của bạn nó sẽ có năng lượng, hoặc là uống cà phê, đấy, thì, à, giúp cho bạn cảm thấy thoải mái, á, xong rồi ngủ phải đủ giấc, chứ không thể nào mà á, đến đấy, à, người ta nói đến đâu là mình cũng ríu ríu mắt như thế này là người ta thấy là không tôn trọng người ta đấy nha. <laughs>
Ừm. Ừm, quá hợp lý luôn. Ừm. <laughs> Ừm, trời ơi, nghe những cái lời khuyên của bạn á, mà mình cảm giác như là, ờ, giúp mình, ừm, cải thiện được cái tình trạng mà mình lo lắng trước cái buổi phỏng vấn nè. Và mình sẽ cố gắng áp dụng nó, để mà, à, thành công cho buổi phỏng vấn sắp tới ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nè.
Ừm. Hy vọng thời gian tới bạn sẽ có công việc như ý ha. Tạm biệt bạn.
Ừm.